देखिए, आजकल पूरे दुनिया भर में एक जो एक-दूसरे से संचार का ज़रिया हो गया है, वो सोशल मीडिया भी हो गया है, और उसी में अगर टेक्स्ट के ज़रिये संदेश भेजना हो, तो कहीं न कहीं ये लाभकारी भी होते हैं बहुत लोगों के लिए। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि टेक्स्ट संदेश से गलतफ़हमी कैसे घटाई जा सकती है?
जी देखिए, अगर बात करें ना, मेरे हिसाब से ना टेक्स्ट संदेश में गलतफ़हमी ना सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है, देखिए जब उसमें आपकी टोन, एक्सप्रेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए दिख नहीं पाती, है ना? इसलिए मैं तो मतलब बहुत-सी चीजों का ध्यान रखता हूँ। और मतलब मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स घटाने का तरीका है एक। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब आप मतलब मैसेज को ना थोड़ा क्लियर शब्दों में लिखें और ना ताकि सामने वाले को सोचना ना पड़े। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप ना जैसे हुँ, ठीक है, हों, ये सारी चीज़ों का उपयोग कम करें। देखिए, मैं तो बहुत कम करता हूँ और मुझे लगता है कि इस तरीके से जो गलतफ़हमी है ना, बहुत हद तक घट जाती है। देखिए, वो जो रूडनेस है आपकी अ, कि अब आपको इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है लेकिन मुझे ये भी बताइए कि किस तरह के टेक्स्ट अ, या फिर अ, शब्द ज़्यादा गलतफ़हमियाँ पैदा करते हैं या फिर आजकल तो देखिए, इमोजी का भी ज़माना चला है ना टेक्स्ट में, जब इमोजी डाल देते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं क्या गलतफ़हमी पैदा करने के लिए अ, वो वही क्या दोषी ही साबित हो सकता है? इसके बारे में बताइए।
हाँ, देखिए, बिल्कुल बिल देखिए मुझे लगता है कि जो इमोजी है ना, उसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब ज़रूरत हो। मतलब आज के समय में हम देखेंगे, लोग ना बेफ़िज़ूल में इमोजियों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वैसा महसूस भी ना कर रहे हों, सिर्फ़ भेजने के चक्कर में, है ना? तो ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, आपको चीज़ों को देख के और सम सोच समझ के फिर इमोजी का इस्तेमाल कर लें। मान लीजिए कि आपका हँसने का मन है आपका, ठीक है? तो आप फ़िर हँसने वाले इमोजी भेजिए। पर देखें, अगर कोई अपनी समस्या बता रहा है, वहाँ पे आप हँसने का इमोजी भेज रहे हैं तो शायद ना वो पर्याप्त नहीं है। और देखिए इंसान अब मान लीजिए मैं आपको भेजूँ इमोजी, आप मुझे कोई दुख सुना रहे हैं, तो वहाँ पे आपके दिमाग में चलेगा, "यार, ये मैं मैं बोल क्या रहा हूँ, ये व्यक्ति कर क्या रहा है?" है ना? वो एक स एकदम से पिक्चर बना लेगा दिमाग में कि, "ये व्यक्ति मेरे ऊपर हँस रहा है।" तो बिल्कुल, वहाँ पे जो दिक्कतें हैं, एकदम उत्पन्न तो होती हैं। जी।
हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे इसके फ़ायदे भी बताइये जैसे इमोजी तो देखिए, नुकसान तो कभी-कभार कर देती हैं अगर, इसको अनावश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये इंसान के जो है अ, चीज़ें भी बताती है कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा है। तो, इसके फ़ायदे भी मुझे कुछ बताइए कि कब इसका इस्तेमाल किया जाए?
देखिए, इमोजी का इस्तेमाल मुझे लगता है ना कि संतुलित तरीके से करना चाहिए। अब मान लीजिए कि अ, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। ठीक है? अब आपको मैसेज आ रहे हैं किसी के कि, "आप हो कहाँ पे? अ, हमारा कॉल उठाइए।" तो मान लीजिए आपके पास समय लिखने का समय नहीं है। ठीक है? तो वहाँ पे आप इमोजी बना सकते हैं। अ, अर्जेंट वर्क का इमोजी होता है, अपने कार्यस्थल का इमोजी होता है, हॉस्पिटल का इमोजी होता है, बहुत-सी जगहों का होता है व्यक्ति को पता रहता है कि यह व्यक्ति है कहाँ पे, है ना? और हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। देखिए, ग़लतफ़हमी सबसे बड़ी तभी होती है ना कि अगर एक व्यक्ति ने बोला, कुछ समझ कुछ लिया या फिर एक व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला और दूसरे ने बहुत कुछ समझ लिया। है ना? जहाँ पे देखिए, बोलने का समय नहीं है, बताने का समय नहीं है मुझे लगता है इमोजी ना वहाँ पे तो बहुत काम आ सकता है। जी।
हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से बताया। अच्छा मुझे और भी इस्तेमाल बताइए ना इमोजी के कि अ, कई बार ऐसे भी होते हैं ना कि खास करके बहुत लोग प्रेम-प्रसंग में भी पड़े रहते हैं या दोस्तों को भी चिढ़ाने वग़ैरह के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, है ना? जब भी दोस्त लोग भी आपस में बात करते हैं। तो उस समय भी इसमें ए, य इमोजी पर ध्यान देना ज़रूरी है? इसके चुनाव पर ध्यान देना ज़रूरी है?
हाँ देखिए दोस्तों में भी देखिए मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए गलतफ़हमी ना किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी हो सकती है, है ना? ऐसा नहीं है कि गलतफ़हमी सिर्फ़ अनजान व्यक्तियों के साथ होगी। अपने तो मुझे लगता है अपने लोग होते हैं ना वो गलतफ़हमी उनसे उनके साथ तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऐसा लगता है ना कि यार अ, हम इसके अपने हैं फ़िर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ना आपको संतुलित तरीके से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और ना व्यक्ति को समझना चाहिए। मान लीजिए आपको पता है कि ये व्यक्ति छोटी-छोटी बातों का बुरा मना जाता है। है ना? आपने शायद मज़ाक ही किया हो टेक्स्ट के अंदर, है ना? पर वो व्यक्ति उस मज़ाक को लेने की उसकी क्षमता ना हो। तो यहाँ पे देखिए वो जो मनमुटाव है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और ऐसी स्थिति में सबसे बेहतरीन यही है कि अ, टेक्स्ट को ना आप कम से कम रखें। उनको फ़ोन करें या उनसे मिले या फ़िर अगर इमोजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे तरीके से करें। एक सही पर्याप्त इमोजी का इस्तेमाल करेंगे तो शायद जो गलतफ़हमी है मुझे लगता नहीं होगी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया! बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से चुनाव करें और इसका इस्तेमाल भी करें स, अ, लोगों के अनुसार भी। अ, लेकिन मुझे बताइए ना कि जैसे आजकल टोन भी हम समझ नहीं पाते हैं, जैसे आपने पहले भी इसकी ज़िक्र की थी और शॉर्टकट्स का इस्तेमाल भी जैसे लोल, है ना? लमाओ, लम्फाओ ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये ये भी कहीं ना कहीं जो इंसान बताना चाह रहा है, वो समझ नहीं पाता है दूसरा इंसान। तो इसका चुनाव भी सही ढंग से करना ज़रूरी है और कहाँ तक ये ज़िम्मेदार है गलतफ़हमी पैदा करने के लिए?
हाँ देखिए, जो आपने बात बोल देखिए, बिल्कुल सही होता है, ऐसे ही चीज़ नहीं बहुत ज्यादा होने लगीं हैं। मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म में व्यक्ति यूज़ करता है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और मतलब मुझे लगता है कि शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल ना आपको सिर्फ ना एक ऐसे समय में करना चाहिए, जहाँ पे मतलब आपके पास समय नहीं है। मतलब मान लीजिए कि मैं मीटिंग में हूँ, मुझे किसी का मैसेज आया कि अ, आप कहाँ पे हैं, हैं ना? तो मैं लिख सकता हूँ, मीट या फिर इन अ मीट, ऐसा कुछ। देखिए ये भी शॉ शॉर्ट ही है काफ़ी, हैं ना? तो मतलब इतना आप अगर लिख देंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो सही रहेगा। वहीं पे अगर आप बेफिज़ूल में इनका इस्तेमाल करेंगे। अ, लाफिंग आउट लाउड्स जो आपने लोल की बात की। हैं ना? देखिए ये चीज़े मतलब वो मुझे लगता है, उस चीज़ को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाती। मान लीजिए बात इतनी हँसने वाली थी नहीं, और आपने बोल दिया। तो व्यक्ति थोड़ा-सा सोचता है कि अरे! ये कैसा-सा व्यक्ति है, है ना? तो मुझे लगता है कि अ, जब आप सामने-सामने होते हैं, हैं ना? फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं, बिल्कुल तो वहाँ पे अपने, जितने भी आपकी भावनाएँ हैं, उन्हें प्रकट करें। पर अगर बात की जाए, टेक्स्ट के ऊपर या फ़िर वीडियो कॉल पे भी, मतलब मुझे लगता है, उतनी सही तरीके से ना वो भावनात्मक जुड़ाव जो है, नहीं हो पाता। इसलिए सभी चीजों का इस्तेमाल जो है ना? मुझे लगता है बहुत देख-सुन के करना चाहिए।
हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। जी। हुँ, बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि अ, चीज़ों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ख़ास करके शॉर्टकट्स का तो। अ, लेकिन मुझे टोन के अ, प्रारूप से भी बताइए कि कभी-कभार टोन होते हैं ना जो, वो दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं जैसे आई एम बिज़ी। अब वो क्या पता स्वाभाविक रूप से ही बी अ, व्यस्त हो और वो बताना चाह रहा हो कि मैं व्यस्त हूँ। लेकिन दूसरा जो है इस तरीके से ले लेता है कि ये कैसे रूडनेस से बोल रहा है, कैसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं न कहीं अ, टोन भी क्या प्रभाव डालती है? अ, गलतफ़हमियाँ पैदा करने में?
अ, देखिए टोन बहुत प्रभाव डालती है। मतलब मुझे लगता है कि टेक्स्ट के अंदर सबसे बड़ा ये है कि जो ख़ामी है ना जो कि शायद हमेशा रहेगी, वो यही है कि भावनाएँ आप प्रकट नहीं कर सकते। है ना? अब मान लीजिए कि आपने मुझे कुछ बोला, है ना? और मैंने ओके लिख दिया और वो मैंने वाक़ई में ओके लिखा हो कि मैं समझ गया हूँ आपकी बात। पर आपको लगा, "यार, ये तो व्यक्ति रूड हो गया बहुत।" है ना? बहुत आम समस्या है। मतलब मैं मैं को अपने दोस्त का वाक़या याद आता है। तो उसने मुझे टेक्स्ट किया अपनी समस्या बताई और उसने बोला, "चल ठीक है, मुझे बाद में फ़ोन करना कोई बात नहीं।" मैंने कहा, "ओके।" मैंने सिर्फ़ ओके लिख दिया और मैं काफ़ी व्यस्त था उस समय। देखिए वो गुस्सा कर गया कि, "भई मैं समस्या बता रहा हूँ। तूने ओके लिखा है।" हालाँकि उसी ने बोला था खुद ही कि, "अ, आप मुझे बाद में फ़ोन करना।" है ना? तो मैं ओके ही लिखूँगा और मैं काफी व्यस्त था उस समय। तो फिर भी मैंने कहा, "चलो छोड़ो, ये वैसे ही प परेशानी में है।" तो देखिए गलतफ़हमी यहाँ पे उत्पन्न होगी। अगर मैं समझा नहीं होता उसकी बात को या फिर ये स ये सोचता कि, "हाँ, इसने मुझे कैसे बोला? मैं भी लड़ूँगा इसके साथ।" तो देखिए वो रिश्ता जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो सकता था। तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट में वो जो भावनाएँ आप प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए जो शब्दों का चयन है ना वो बहुत ध्यान से करना चाहिए।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शब्दों का चयन ही ज़रूरी है टेक्स्ट में अपनी चीज़ों को बताने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अच्छा, मुझे ये भी बताइए ना कि अ, देखिए ये तो आये हम हम-उम्र की बातें हैं या फिर जो हमसे छोटे हैं। अगर हम अब से ना अपने से बड़ों के साथ बात कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके का हम टोन रखें या क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है? क्योंकि आजकल तो शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अपने रिश्तेदारों के लिए, दादा-दादी से कोई बात कर रहा है, अगर कोई दूर है तो, उसमें कैसे चयन करें अपने टोन या फिर शॉर्टकट्स का या फिर इमोजी का?
जी। देखिए, मुझे लगता है जो आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उस वर्ग के लोग है ना, उनके साथ ज़्यादा शॉर्ट फ़ॉर्म मैं तो नहीं इस्तेमाल करता। देखिए, मुझे लगता है कि अपनी बातों को सही तरीके से स्पष्ट करना उनमें और देखिए ना, जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे हैं ऐसे मतलब बड़े वो हो चुके हैं। उनके पास बहुत से अनुभव है ज़िंदगी के, है ना? तो शायद उन्हें ना पता हो। अगर पता भी है फिर भी मुझे लगता है ना, एक सम्मान के तौर पे ना आपको पूरी बात लिखनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं। है ना? हालाँकि हम बहुत जो हमसे बड़े रहते हैं उन्हें कम टेक्स्ट करते हैं, है ना? या फिर सीधा फ़ोन ही करते हैं। अगर आप कर रहे हैं, तो इस बात का सम्मान रखें और ना, उनके साथ मुझे लगता है कि आपको ना शॉर्ट फॉर्म में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत से टीनेजर्स को देखता हूँ यहाँ पे, है ना? जो थोड़े है ना, जैसे अभी नए-नए जवानी के अंदर होते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि अ, कॉल मी एएसएपी, है ना? देखिए ऐज़ सून ऐज़ पॉसिबल। वो मतलब एक छोटा-सा शब्द है, देखिए ऐसे उनके हा
जी, जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ।
ये शायद नहीं चल रहे है ना, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हाँ, आपकी हम उम्र के लोग हैं, वहाँ आप मतलब आपके ग्रुप के अंदर पता है आपको कि है ना, आप ऐसे ही बात करते हैं सारे, तो ठीक है। पर अगर आपसे बड़े हैं लोग, तो मुझे लगता है शायद वो थोड़ी-सी मान-मर्यादा उसका ध्यान तो रखना चाहिए। जी।
जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही ढंग से समझाया। अच्छा, क्या कभी-कभार जब हम बूढ़ों से या अपनों से, ब बड़ों से बात करते हैं, क्या कभी-कभार हमको अ, चीज़ें अ, स उदाहरण के सहित भी उनको समझानी चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने टोन की बात की कि वो कभी-कभार टोन गलतफ़हमियाँ पैदा कर सकता है, है ना? तो क्या उनको समझानी भी चाहिए, जो आप स्पष्ट करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट के माध्यम से, स है ना, टेक्स्ट के संदेश के माध्यम से? क्या चीज़ें समझानी भी चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए? क्या मानते हो आप?
हाँ, देखिए, मुझे लगता है एक्सप्लेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है? तो अगर आपने उनसे सही तरीके से बात नहीं की, है ना? तो वो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है या फिर उनको ल अगर गलत लगा ना देखिए, गलतफहमियाँ अब देखें, आपसे कोई बड़ा है, ठीक है? आपने अपने तरीके से बात की, वो समझ नहीं पाए। वो फिर उनके अंदर ये रहेगी, "यार, इस व्यक्ति को शायद तमीज़ नहीं है, अकल से बात नहीं करता है।" है ना? तो वो चीज़ें जो है ना, आपके अंदर वो जो एक छवि है आपकी, वही खराब होगी। तो मतलब मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बातें स्पष्ट नहीं करता मिलके या फिर टेक्स्ट में, देखिए नुकसान उसका ही होता है, है ना? स अ, खास करके बड़ों के साथ। देखिए, उनके बारे में धारणा बनती है एक कि, "कैसा व्यक्ति है?" जबकि हो सकता है आप असल में वैसे हों भी ना, है ना? और आपकी वो जो अ, नीति है, वो भी साफ़ ऐसी ही हो और अ, साफ़ नीति हो आपकी फिर भी ना लोग गलत तो समझ लेते हैं। तो वहाँ पे वो जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, वो लाना बहुत ज़रूरी रहता है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, अच्छा, मुझे ये भी बताइए, कभी-कभार आग लेकिन आजकल तो देखिए झगड़े वगैरह भी हो ही जाते हैं, है ना, टेक्स्ट में। तो मुझे ये बताइए कि जब बातचीत थोड़ा-सा गरमा जाए, है ना? गर्म थोड़ी-सी जोशी का सामना करना पड़ जाए दोनों अ, पक्षों को, तो ऐसे में तुरंत रिप्लाई करना ज़रूरी है या थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना ज़रूरी है, ताकि जब वो इंसान ठंडा हो जाए, तब जाके उसको रिप्लाई किया जाए। जी।
<chuckles> जी, देखिए मुझे लगता है, तुरंत रिप्लाई कराना ना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको पता है आपकी लड़ाई चल रही है, टेक्स्ट के माध्यम से बात हो रही है, तो वहाँ पे ध्यान रखें कि यार! मैं कर तो टेक्स्ट रहा हूँ, और फिर भी अगर मैं रिप्लाई समय से नहीं करूँगा। देखिए, एक तो पहले ही व्यक्ति वो गुस्सा है आपसे या फिर आपकी वो मनमुटाव चल रहा है। तो अ, पहले से ही वो आपके लिए ना ऐसा है कि यार! मुझे लड़ाई करनी है उससे। वहाँ पे अगर आप मौके देंगे, हो सकता है ये एक आम तौर पे ना एक लड़का और लड़की के साथ काफ़ी बार होता है। है ना? देखिए, वो टेक्स्ट पे बात करते-करते आप अगर लेट रिप्लाई स्टार्ट होते हैं, तो वो काफ़ी म, जो उनकी रिश्ता है उसके अंदर दूरी बन जाती है। तो ऐसे में ना मतलब इस चीज़ को खत्म करना चाहिए। काफ़ी आसान भी है। आपको करना कुछ नहीं है। आपको जब मैसेज आए, साथ-साथ रिप्लाई कर दें। देखिए, कितना एक बहुत कम समय लगेगा आपका। पर अगर आपको लगता है कि बातचीत ना वहाँ से कोई हल नहीं निकल रहा है टेक्स्ट से, तो वहाँ पे मुझे लगता है मिलने का प्रस्ताव रखना चाहिए या फिर उनसे कॉल पे बात करना, वो ज़्यादा सही रहेगा। जी।
अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। सब बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही से समझाया आपने कि अ, मिलना भी कहीं न कहीं अ, ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें अ, सुलझ सकें, बिल्कुल सही बात। लेकिन मुझे ना एक उदाहरण के सहित आप मुझे एक बताइए कि एक ऐसा छोटा-सा मैसेज जिसकी वजह से कोई बड़ा मसला बन गया हो आपकी ज़िन्दगी में, और लेकिन आपने बाद में सुलझा भी लिया हो उसको।
हाँ। देखिए, मतलब मुझे याद है कि एक बार ऐसे अपने बड़े व्यक्तियों की बात की ना, तो मैं ना अपने अपनी चाची से बात कर रहा था। तो वो ना उन उनके ज उनका जो मतलब टेक्स्ट करने का मतलब था ना, वो था कि पूरे परिवार के तौर पे ये कह रहे थे, "तुम आना यहाँ पे", है ना। और मैं बताना चाहूँगा मैं दूर रहता हूँ थोड़ा-सा, है ना, उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ। तो मतलब वो सारे परिवार का एक हिसाब से नौ न्योता था, और मैंने लिखा, "हाँ, ठीक है, अगर समय मिला तो आऊँगा"। देखिए मुझे तो पता नहीं था कि वो न्योता दे रहे हैं कि, "आप यहाँ पे खाने पे आना है", उन्होंने ऐसे ही बोला कि, "आप आ जाना", ठीक है। मुझे लगा ऐसे ही बुला रहे हैं, तो जब समय होगा चले जाएँगे। तो देखिए उन्होंने सही तरीके से बात भी नहीं की, वार्तालाप नहीं हो पाई, वो जो कनेक्शन है, वो संवाद का तरीका उनका ग़लत था शायद। तो मैंने भी लिखा, "हाँ, जब समय होगा आ जाऊँगा"। उन्हें लगा ये व्यक्ति बहुत रूड है, और मतलब उन्होंने फिर मम्मी-पापा से बात की कि अ, "जो तुम्हारे बेटे ने ऐसे बात की है, और देखिए बड़ों से बात करने का तरीका"। मैं ऐसा था भाई मैंने तो बोला भी नहीं कुछ, मैंने तो यही बोला कि, "हाँ, मेरे पास अभी समय नहीं है, जब होगा तो पक्का आऊँगा मैं"। देखिए, मैंने उसको जेनुइन तरीके से बोला था, और वो जो मनमुटाव थे ना वो बढ़ गए, उसके बाद मुझे याद है कि फिर 5-6 महीने लगे बात करने में, पर हाँ, सुलझ गई थी बात। फिर मुझे पता लगा कि यार संवाद जो असल में होता है, जो पारंपरिक रूप से हम सामने बैठ के करते हैं, है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। जी।
जी, जी, जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। समझ सकता हूँ। अरे! हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, अच्छा अब युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अ, एक तरीके से आप सुझाव बताइए कि किस तरीके से वो संदेश का टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। आजकल जो ट्रेंड चला है, जो बाहरी चीज़ों को सीख रहे हैं, क्या उसको अपनाना ज़रूरी है टेक्स्ट के माध्यम से या अपना एक सरल तरीके से टेक्स्ट करना ही ज़रूरी है? जी।
उ हुँ, देखिए। देखिए मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों का उपयोग ना आपको करना चाहिए व्यक्ति विशेष को देख के और अपनी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। मतलब सबसे पहले तो मान लीजिए आपका ग्रुप है। ठीक है, आपके दोस्त हैं आपके सारे आपके साथ मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही दोस्त हैं या फिर खेलते कूदते हैं। तो वहाँ पे ना वो शॉर्ट फ़ॉर्म वो कोड वर्ड भी आप इस्तेमाल करिए। देखिए क्योंकि वो सारे समझ सकते हैं उस चीज़ को। देखिए टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप सरलता से अपनी अपनी बात को रख पा रहे हैं। है ना? तो अगर सरलता ही नहीं रहेगी, चलो ठीक है कोड वर्ड हो सकता है कि आपके लिए उस व्यक्ति विशेष के लिए सरलता का एक प्रतीक हो। है ना? पर ब बहुत से लोगों के लिए नहीं होता। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति उस कोड को ही नहीं जानता फिर भी आप कोड वर्ड में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बेवकूफ़ी आपकी ही है। है ना? तो मुझे लगता है युवाओं को सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि शॉर्ट फ़ॉर्म्स का इस्तेमाल वहीं पे करें। ये छोटे शब्द जितने। एएसएपी है एलओएल या फिर इफ यू नौ यू नौ वो वाला जो आईवायकेवाय है ना वो जो था। तो उस उसका इस्तेमाल भी आपको तभी करना चाहिए जब आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे सही है यहाँ पे सारे व्यक्ति समझ पा रहे हैं मेरी बात को और मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं। पर अगर आप बेफ़िज़ूल में करते हैं मान लीजिए फ़ॉर्मल तरीके में अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो शायद वो आपकी गलती है और वहाँ पे सुधरने की ज़रूरत है। जी।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी। जी, जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया और बहुत अच्छा लगा इस विषय में आपसे जानकारी प्राप्त करके और आशा करता हूँ आपसे फिर किसी नए विषय में बात हो। धन्यवाद।
जी। देखिए मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद आपका।